あ、好きです、はい。
ああ、いいですね。
うん。
自然の中であれですか、どどういうことするのが好きですか？
うん、そうですね。なんか
とか、ええ、ハイキング。
あ、そうですね。本当に私なんかアウトドアの趣味を持っていないので、なんか、自然の中に行っても、何をするわけでもなく、なんか、ただただ本当に歩いたり、もうなんか、景色を楽しんだりとか、その川のせせらぎの音を楽しんだりとか、そういう感じですかね。
ああ、はいはいはい。うん。 うん。 うん。うん。あ、それがいいんですよね。はい。 はい。 うん、うん。うん。 あ、もうそそれがそれがいいんですよね。自然の、はい、音を聞いて。一体となって。はい。ですよね。
うん、ね、なんか、そうそう、ね、あの音がいいですよね。うん、小鳥のさえずりの音 ね。
最高です。<laughs> ね。
最高ですよね。<laughs> そう、いいですよね。なんか逆に落ち込んだ時にやらない方がいいなって思うこととかありますか？
うん。 はい。あ、すね。やらない方がいいのは、あの あれですね。自分よくやっちゃうんすよ、逆に。やらないこれやらない方がいいんだけどなと思ってても、なんか、自然とそんなことになっていることが多くて、でそれはま、ちょっと落ち込んだ時に、もう誰にも会いたくないっつって。もうこの土日はもう1人でだけで過ごすんだつって、コンビニ行って、お酒と甘いものをたくさん、しこたま買い込んで、もう家に1人だけで引きこもるっていう。
うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 うんうんうん。 うーん。うんうんうん。 はい。 はい。 はいはい。

はい。
ん、で、雨が降るとすごい喜んでますよね。ああ、はい。そっか。ああ、ええ、いいですね、お庭。 うん。
ああ、そうですよね。分かります。そう。 そうですね、まあ、なんか、うん、夏はね、大変ですけどね、暑いから。蚊も出るし、うーん。そうなんですよ。でも、なんかね、あの、お花が咲いた時とか、あの、実がなった時、野菜だと、実がなったなったものを食べる時とかは、すごい元気になりますね。
ああ、そっか。はい。ああ、そうですね。ふーん。はい。 うん、うん。はい。 ああ、はい。 あ、はい。 ああ、すごい。 それなんかいいですね、自分でそだて。
うんうんうん。そうですね。
そう、食べて。ふーん。はい。あ、確かに、けああ。 え、素晴らしいすね。やつど
うん。 無農薬だしね、なんか、体に、うーん、いいですよね。 うーん。
将来欲しいんですよね、庭が。
ああ、そうですか。
うど、東京なんで、なかなか ねえ。作り終えた <chuckles>
うん、東京高いですよね。うーん。そっかそっか。そうですよね。いや、なんか、サウナ以外におすすめの気分転換の方法とかありますか？
はい。 うん、はい。 うんうん。 お、ええ、サウナ以外ですね。自分、あ、うん、ま、しゅ趣味なってしまうんですがふえつすね、釣りとかとかあとは、あの、サイクリングしますね。きっとはい。
あ、はい。 はい。 ない。 ああ、いいですね。 ああ、そう、あの、本格的な、あの、ロード用の自転車ですか？はい。
あ、じゃなくて、なんか、ま、うん、なんちゃってロードみたいな。すごい。いや、ロードなんだけど、なんか、めっちゃ安いみたいな。
へえ、すごい。 ねん。 あ、へえ、素晴らしいですね。
はい、なんではい、みた見た目は 見た目はロードっぽいっすね。なんであ、そうですね、体を動かすってことで
あ、そうなんですね。 うん、ふんふん。
すよね。はい。
いいですよね。す釣りだと自然の中に行けるからいいですよね。
うん。 そうなんですよね。ちょっと足を伸ばして、ええ、例えば山梨行ったりとか、長野行ったりとか。はい。
うん。 ねえ、ええ。 ああ、は、いいですね。ええええ。 山梨ってことは川釣りですか？
あ、ええ、川とか、あとはすね、湖とか。
うん。 あああ、湖。 すね。
はい。ほんつうに多いすね、山梨。 あの辺は富士五湖とか。
あ、はいはいはい。涼しそうだし、いいですね。
ありますね。ああ、行こう、自然とか好きですか？